Oo, wala ka ng matitipid, like for example 'di ba, sa isa isang manggagawang Pilipino parang 500 to 600 lang ang isang araw, 'di ba? Oo ta's parang kung 500 to 600 magkano yung pang-araw-araw yung pamasahe pa lang, lalo na kung, ah, sa, sa lugar sa bansa natin sa sa bansa natin 'di ba wala naman tayong yung localization na kung saan yung trabaho mo nandoon din yung bahay mo, 'di ba? Dadayo ka pa tapos pagkain mo pa tapos ilalaan mo pa yung para sa kabuwanan na mga bills. five hundred fifty ata or 600, eh, nasa gano'n na.
'Di ba? Basic, oo maliit, maliit. Malayo ka, oo. Mm. Totoo, malayo dadayo ka talaga, dadayo ka. Magkano ba minimum? Magkano mini Sa Manila?
Mm.
O 'di sabihin mo na.
Kahit papaano nasa 600 na rin.
Sabihin na six hundred.
Di ba? Magkano lang din 'yon.
Nasa labas ng Manila nakatira. Outside Manila ka nakatira ang pamasahe mo abot ng 300.
Mm. Oo, lalo na yung
Worth, worth it pa ba na pumasok ka sa six hundred, sa tingin mo?
lalo na yung mga taga Cavite 'di ba? Yung Cavite kadalasan sa Manila sila nagtatrabaho. So, mahirap din talaga mag-budget 'no, parang kahit papaano mas nakakatulong yung nabanggit mo kanina yung naglilista, sinusubaybayan yung mga gastos, 'no?
Kaya nga, araw-araw uwian. Mo, eh, di Hmm. Totoo 'yo Kaya nga, eh, kailangan may guide ka. Ikaw mismo mag-set ka ng rule sa sarili mo na eto lang, eto lang yung kaya ko, eh, 'di ba? 'Wag buhay mayaman sahod mo ngayon milyonaryo ka, 'wag walang mangyayari sa'yo. <chuckles> Anyway's uy masaya ako sa napag-usapan natin.
Mm, totoo. Mm, Mm. Oo. Totoo 'yan. Hmm, salamat, ah, tatandaan ko yung mga tips mo, gagawin ko 'yang mga tips mo, oo, lalo na yung paglilista. Oo, sige maraming salamat, paalam.
Ako din, ako din salamat <chuckles> ay uy ingat, ah. Salamat paalam.